Eh, aku mau minta saran dong, Kak. Eee, soal pertengkaran ini, nih, sering terjadi, eee, sam antara aku sama istri aku. Jadi itu, aku sering banget bertengkar soal hal-hal yang sepele. Awalnya sih sepele. Awalnya cuman karena apa, ya, karena mengurus anak gitu aku, eee, jarang terlibat gitu, kan, dan sedangkan aku kerja di luar, kerja kantoran dari Senin sampai Jumat dan aku kadang, kan, sampai rumah, tuh, udah lelah banget, ya. Karena perjalanan kayak dari rumah ke kantor, kantor ke rumah itu makan waktu 4 jam PP.
Mhm, boleh. Kenapa? Oke, mhm. Oke. Oke. Oke. Oke, oke oke oke. Terus terus, Kak, eee, jadi mhm.
Mhm. Yait jadi, tuh jadi, tuh, aku kayak, eee, dari kantor udah kecapekan juga, nyampe rumah mungkin kebawa kesel gitu, kan, karena, kadang di kereta gitu, kan, aku naik kereta kebetulan, kan. Naik kereta, kan, berdiri itu selama 1 jam, begitu pulang nyampe rumah, tuh, kayak, eee, diminta gitu. Kayak misalnya baru pulang, nih, aku nyampe rumah, istri minta minta tolong apa, gantian gitu jaga anak. Sementara, tuh, aku, kan, kelelahan capek gitu. Ada nggak, sih, ya, cara biar ngeyakinin si istri aku gitu, kayak aku, tuh, istirahat dulu, eee, sekitar 1/2 jam atau berapa menit lah, baru bisa bantu. Ada saran nggak, Kak?
Ya. Oke. Mhm. Mhm. I iya Oke Mhm. Oke. Oh, gitu, ya. Oke, aku sebelumnya, eee, mengerti banget, sih, apa yang Kakak rasakan, kelelahan Kakak dan pulang ke rumah juga harus, eee, mengimbangi istri yang udah kelelahan juga seharian ngurusin anak. Dan menurut aku, Kakak udah bertanggung jawab s untuk keluarga untuk anak dan istri. Eee, Kakak udah seharian bekerja itu adalah hal yang baik. Nah, kalau boleh tahu lagi, eee, Kakak di dalam rumah itu ada lagi nggak, sih, anggota keluarga yang lain selain istri?
Oh, kebetulan kita tinggal berempat nih, Kak. Aku, istri aku, sama 2 orang anak balita. Anu, balit eee, anak aku yang pertama tuh laki-laki umur 4 tahun dan yang kedua tuh perempuan umur 1 tahun. Nah, memang lagi rewel-rewelnya kan belum lagi pekerjaan rumah yang menumpuk dan kotor, tangisan anak itu kan mungkin aku paham, eee, apa, istri aku kelelahan juga. Cuman, aku juga kadang ingin dimengerti gitu. Eee, mungkin kita sama-sama keras ya, apa, istri aku minta tolong, eee, "Ini dong, cebokin anaknya," baru datang, aku kelelahan, Kak, gitu. Baru datang aku disuruh bantu kayak bersih-bersih anak, terus nyuapin juga gitu. Mungkin istri aku kalau anakku bingung sih ngobrolnya gimana. Belum ketemu momen yang tepat mungkin ya.
Oke. Oke. Oke. Mhm. Oke, mhm. Mmm, oke. Oke. Oke. Mhm, oke. Aku ngerti. Aku ngerti banget apa yang Kakak rasakan. Dan kalau boleh tahu lagi, ketika hal itu terjadi, pertengkaran itu terjadi, apakah, eee, istri ngotot s jug ngotot terus, Kakaknya juga ngo sam ngotot juga, atau salah satunya ada yang diem nih? Gitu.
Berbicara. Iya, kadang, eee, aku yang lebih keras sih Kak, karena kan, eee, apa ya karena, eee, aku pulang kantor gitu capek kecapekan juga dan butuh butuh apa ya, butuh dilayani maksudnya bukan dilayani gitu, minimal disuruh duduk dulu atau minum air putih dulu. Kadang kadang, eee, aku sudah gimana ya, aku udah untuk ngom mencoba ngomong sama dia. Tapi, kadang dia juga keteteran, mungkin aku paham dan
Mhm. Oke. Oke.
aku minta aku suka, eee, aku sudah ngomong baik-baik, eee, aku dilayanin dulu, dikasih air, dikasih jeda sejenak lah untuk istirahat.
Mhm, mhm. Paham.
Nah, mungkin nanti ketika aku sudah, eee, badan udah kembali segar gitu kan. Ketika dari perjalanan itu aku mungkin bisa bantu-bantu juga. Aku juga lebih ikhlas gitu kan. Eee, gitu Kak, masalah
Oke. Oke, a oke, aku paham banget sih yang Kakak rasakan. Dan rasa capek itu manusiawi banget sih. Eee, istri Kakak capek, Kakak juga capek, dan memang, eee, Kakak sama-sama capek. Nah, di sini aku izin ngasih saran ke Kakak, boleh?
Boleh, boleh banget, Kak.
Oke. Jadi, eee, yang perlu Kakak ingat dulu adalah, dalam berumah tangga itu enggak bisa, eee, 1 orang aja yang mendayung. Karena dalam rumah tangga itu seperti kita naik perahu, ya, harus ada kiri kanan yang sama-sama mendayung agar perahunya enggak belok atau, eee, lajurnya enggak pelan gitu. Nah, ini menganalogikan bahwa sebenarnya peran Kakak dan istri itu adalah, eee, peran yang tim, gitu ya, eee, sama-sama tim. Nah, memang
Mhm. Betul betul, iya sih.
eee, aku ngerti banget, Kakak capek tuh, udah seharian kerja, gitu kan. Apalagi perjalanan jauh, naik kereta berdiri 1 jam, itu memang melelahkan, Kak. Ketika pulang, Kakak ngelihat anak yang lagi aktif-aktifnya, terus kayak pengen ngajakin main yang bikin Kakak sebenarnya, eee, tambah capek, gitu ya. Nah oke, kunci dalam rumah tangga mungkin ya, eee, Kakak boleh tuh untuk komunikasi. Itu penting banget sih, Kak, menurut aku, komunikasi adalah kunci dalam rumah tangga. Nah, misalkan, eee, Kakak, eee, mau bek komunikasikan ke istri, cari momen yang tepat. Nah, kira-kira, eee, Kakak ada enggak rencana untuk komunikasi sama istri masalah kayak ini nih?
Betul. Masuk akal sih Kak, eee, saran dari Kakak, iya, sih, akhir-akhir ini tuh aku kayak merasa jauh sih dari istri aku kayak, eee, ketika terjadi pen pertengkaran pun kita, jadi jarang ngobrol banget Kak jadi apa ya, dibawa dibawa dibawa tidur pun kita sambil apa ya saling saling beda itu beda arah gitu kalak kayak bertolak belakang punggung-punggungan gitu Kak.
Oke. Oke. Oke, mhm, betul.
Kita juga jarang ngobrol dan, aku berangkat pagi pulang malam dan, jarang ketemu juga kan. Dan memang sih akhir-akhir ini aku merasa agak jauh dari anak-anak gitu kan aku kurang terlibat dalam, eee, mengasuh anak tapi, eee, di-weekend ini kebetulan kan, eee, 2 minggu terakhir ini, kita sedang sibuk dan banyak acara di luar juga, jadi jadi apa ya, eee, waktu bersama keluarga tuh family time-nya sangat-sangat kurang mungkin aku akan
Mhm. Oke. Iya. Mhm.
Luangkan waktu kali ya, Sabtu, Minggu, atau aku ambil cuti, gimana menurut Kakak?
Oke, eee, nah, menurut aku ya, eee, apa yang Kakak bilang tadi adalah bener gitu. Karena kurangnya komunikasi dan perhatian, sehingga hal ini terjadi. Sebenernya, mmm, <smacks lips> kalau aku boleh kasih saran, hal itu bisa diminimalisir dengan cara komunikasi. Seandainya Kakak pergi kerja nih, pagi, eee, terus di kantor Kakak sering-sering aja nanyain kabar istri, gimana gimana gimana, dan jangan lupa bilang makasih, apapun itu setiap hari, "Makasih ya, udah jagain anak. Makasih ya, udah jadi istri yang hebat. Makasih ya, udah jadi ibu yang hebat untuk anak-anak. Maaf." Nah, Kakak, setelah mengatakan makasih mungkin Kakak bisa bilang maaf walaupun Kakak ngerasa, "Ya, aku enggak salah." Karena Kakak kerja juga. Tapi, perbedaan antara istri dan suami itu adalah, eee, pengen istri itu pengen banget dimengerti bahwa, "Aku ini capek, aku lelah ngurusin anak kamu, anak kita," gitu. Nah, dengan Kakak bilang maaf, "Maaf ya, aku, eee, terlalu sibuk dengan kerja."
Betul sih, Kak.
Sehingga jarang banget ngurusin anak. Nanti kalau pulang, aku minta tolong ya. Nah, istirahat sebentar aja, nanti aku janji bakal bantuin anak. Nah, kira-kira Kakak, mmm, bisa enggak dilakukan cara seperti itu?
Iya, bisa bisa. Bahkan aku, eee, udah pernah mencoba ya Kak, kayak, eee, mungkin Eee, si istri aku tuh terlalu sibuk. Je jadi ketika aku coba kirim pesan singkat melalui WhatsApp tuh, kadang, dia checklist gitu kan, enggak enggak terkirim pesannya karena enggak enggak sempat main HP mungkin ya, aku pikir gitu, dan jarang banget, eee, membalas pesan singkat dan mungkin dia butuh kayak perhatian juga dan sentuhan langsung gitu dari aku, eee, perhatian khusus gitu ya Kak?
Oke, hmm. Mhm. Benar, benar banget Kak, apa yang Kakak bilang. Ketika Kakak udah mencoba hal seperti itu, tapi, eee, istri juga enggak bales, nah, Kakak jangan berkecil hati karena ketika Kakak berkecil hati, justru pikiran Kakak akan makin kacau dan berpikiran yang macam-macam lagi. Memang, memang banget Kakak harus mengerti bahwa mengurus anak itu adalah hal yang sangat melelahkan, karena, eee, harus berjibaku dengan anak yang aktif, ya belum lagi anak yang masih balita yang harus diurusin. Nah, sebenarnya wajar banget, istri Kakak itu capek. Kakak juga capek. Nah, boleh deh Kakak kayak, eee, ngambil hatinya. Misalnya ketika pulang, Kakak beliin sesuatu, enggak perlu yang mewah-mewah, seperti ya jajanan, gitu kan. Terus kesukaan istri Kakak itu apa, Kakak boleh bawain se eee, mungkin dirutinkan dalam seminggu. Nah, kemudian dilakukan deep talk ketika Kakak mau tidur, gitu. Kira-kira, mmm, bisa dilakukan enggak seperti ini Kak?
Iya, banget sih, Kak. Aku sebelum-sebelum sibuk kerjaan juga kan di kantor, eee, dan 2 minggu terakhir ini, eee, sibuk di luar ban karena banyak acara. Aku selalu bawain makanan atau hadiah-hadiah kecil sih, dan akhir-akhir ini aku akuin udah jarang banget dan kayaknya stres juga kan istriku, eee, karena anak juga lagi aktif-aktifnya dan kemarin juga habis jatuh dari tangga. Mungkin itu sih yang, apa, ngebuat istri itu kayak stres banget.
Mmm. Ya. Oke. Mmm. Oh. Oke. Wah. Iya sih, heeh.
Iya. Makasih loh, sarannya. Maksudnya itu aku aku hampir lupa itu untuk bawakan sesuatu atau buah tangan ya, dari dari sepulang kerja gitu, Kak.
Mhm. <chuckles> Iya. Oke oke, Kak. Menu eee, sebelumnya aku prihatin ya, karena tadi anaknya jatuh dan selamat, eee, untuk beberapa akhir ini, Kakak udah membaik dan jangan lupa, Kakak terus lakukan, eee, pembicaraan lebih mendalam. Ketika anak udah mau tidur, Kakak boleh tuh sebagai suami istri saling cerita, dengerin, mmm, pengen cerita apa, gitu, sambil di el elus-elus kepalanya. Itu pasti akan menenangkan dia, kok. Semangat ya, Kak!
Oke. Terima kasih, Kak, atas sudut pandangnya. Aku akan mulai ke depannya lagi, deh.
Oke, Kak. Sama-sama dan sampai jumpa lagi.
Ya.